إيه الأخبار إيه الأخبار، عامل إيه النهاردة كله تمام؟
يا مساء الفل. كله تمام، أشكُرك. أ آآ هل تعتقد إن الانتخابات عادلة؟ يعني لو هنتكلّم عن مصر مثلًا بدايةً، بتشوف الانتخابات في مصر عادلة، والّا والّا إيه؟ إمم.
يارب دايمًا، اتفضّل. والله أها. إمم. و والله بُص بُص، أنا ما ب ما بافهمش بصراحة في السياسة أوي.
إمم. ماشي.
آآ بس من اللي كنت باسمعه عامةً، كنت باسمع عن ال إن الانتخابات، وده مش في مصر بس ف في يعني كنت باسمع ال المواضيع دي في في بلاد كتيرة.
إمم. اهم.
آآ كنت باسمع دايمًا قصص، إن الانتخابات مش عادلة، ومش عارف إيه، الرئيس ده عمل كذا، وكذا، وكذا عشان مش عارف إيه. أنا بصراحة باحس الموضوع ده أي كلام. باحس ال بح بح يعني باحس إن أنت في ال في الأول وفي الآخر آآ إحنا ممكن نقعد نقول الانتخابات آآ عادلة، أو مش عادلة، بس أنت في الأول وفي الآخر ما عندكش دليل فاهم؟ ما لكش اللي هي عادلة والّا مش عادلة فاهم؟ ف
إمم. نعم. اهم. نعم. إمم. آه. فهمتك. والله والله شوف... يعني أ أنا بالن أنا صراحةً باشوف الانتخابات يمكن لو هاتكلّم مثلًا عن مصر، باشوف إن هي لأ طبعًا غير عادلة خالص بالمرّة. يعني آآ لو هنقول عليها انتخابات أصلًا، مش هنقول عليها أي شيء تاني. لإنه في عَوار كبير جدًا في العملية ذات نفسها، عملية الانتخابات. لا في نزاهة، ولا في عدالة، ولا في آآ يعني أُسُس، أو إطار ب بنمشي فيه يعني، أو بنَسلُكه. أنا باشوف إنه آآ م يعني حتّى اللي ظاهر لينا، مش هاقول مثلًا أ يعني الحاجة يعني مثلًا بتشوف لو هنتكلّم عن انتخابات مجلس الشعب مثلًا، بت بنلاقي آآ بنلاقي نوّاب بيوزّعوا أ هدايا، وفلوس، وشُنط، وآآ مُقابل مُقابل الأصوات إمم.
<clears throat> إمم. إمم. ها. حلو. إمم. حلو. إمم. بالضبط. إن إن م مٌقابل الأصوات بالضبط. ما هي دي بقى بُص دي بُص، دي باحس إن ده يعني نوع من الmarketing فاهم؟ أنت في ال في ال الأول وفي الآخر آآ أنت بتختار رئيس ليه؟ بتختار رئيس عشان في في عشان في حاجة هو هيدّيها لك سواء بقى يعني أنا باحس سواء بقى لو مثلًا آآ يعني لو في بلد معيّنة مثلًا السكان بتاعتها بيقولوا إحنا عايزين الضرائب تقل، إحنا عايزين كذا، إحنا عايزين كذا. فده بالنسبة لي <clears throat> ما يفرقش أوي بين إن إن الرئيس جاي آآ بيmarket م نفسه عامةً، وي وي وييجي يوزّع مثلًا زي ما أنت بتقول شُنَط محطوط عليها اسمه، آآ أكل محطوط عليه اسمه من برّه، أي حاجة أقلام، أي حاجة فاهم؟ عشان أنت عندك في ناس كتيرة أصلًا ما لهاش في السياسة زيّي. فأنا لمّا لو أنا واحد ما بافهمش في السياسة، بس مضطر أنتِخب. هاشوف إن في رئيس يعني عنده ال يعني يعني عنده الفَضَى إن هو ييجي وآآ ويوزّع علينا الحاجات دي، وأنا ما وأنا ما أفهمش في أي حاجة، فحاضطر أنتخبه هو. ف عشان أنا مش فاهم فاهم؟ بس.
إمم. إمم. طيب. إمم. ماشي. إمم. إمم. اهم. إمم. نعم. إمم. اهم. اهم. إمم. اهم. طيب. إمم. إمم. طيب، شوف أ بصراحة أنا ب أختلف معاك في النقطة ديَّة ليه؟ لإنه آمم يعني أنا مش بانتخب. فكرة الانتخاب أصلًا يعني إحنا بننتخب حد لمَنصِب مثلًا إنه الشخص ده يكون مُشرّع، آآ ومُراقِب على الحكومة. فاللي هو بيعمله ده مش تسويق، ولا marketing خالص. هو ده بيشتري الصوت، بي بي يعني ممكن تسمّيها شِرا أصوات، رشوة أ حاجة من الأمور دي من وجهة نظري صراحةً ليه؟ لإنه ده مش ده ده marketing لإيه؟ يعني تسويق لإيه ل ده ده ده ده مَعناته راجل آآ إنه رَجُل مثلًا هو في الغالب هيكون رَجُل أعمال، أو مسنود مثلًا من ناس بت بت بتموِّل الحَملة بتاعته. فبالتالي أنت يعني في أي حال من الأحوال، سواء هو مثلًا رَجُل أعمال وغَني، مش معناته إنه هو راجل سياسي، أو مش هيقدر مش هيبقى مُشرّع. ولو في حَملة، أو في جهة بتموِّله، فبالتالي برضه ده معناته إن هو رأيه مش حُر. أنت جهة بتموِّلك، فأنت مُلزَم آرائك ملزم ل لازم تتّبع آرائهم طبعًا. فآمم صراحةً باشوف ال و والنقطة التانية
لأ طبعًا. إمم. حلو. آه. إمم. حلو. أيوه. إمم. بس د إمم. حلو. إمم. صح. صح. اهم. إمم.
برضه نقطة المجتمع، أنت دلوقتي بتطلب صوت مجتمع, والمجتمع ده أصلًا ما عندوش اكتفاء، ما هو المجتمع ده ما كل واحد آآ هي هيختار أو هيصوَّت آآ بُناءً على مثلًا خلّينا نقول لو في مُرَشح وعد ال ال الق القرية دي بإنه
حلو. إمم، حلو. حلو.
أنا هاعمل لكم، وهاجيب لكم، وهاصرف لكل فرد مش عارف إيه.
آه.
طبعًا هي وعود هاوية سواء بقى ماشي لو هو صادق أو غير صادق، ولكن ده برضه مش صحيح، أنت بتش تاني أنت بتنتخب مثلًا حد عشان يبقى مُشَرِّع أو مُراقِب على الحكومة، نعم.
بالض بس بس أن بس بس أن أنت عارف ع عايز أقول لك على حاجة، أنا فاهم فاهم وجهة ن نظ نظرك.
اتفضل. نعم.
بس آمم، <tsk> باحس السؤال هنا بيقول هل تعتقد أن الانتخابات عادلة؟ يعني في الموضوع ده أنا بصراحة باحس إن هو في عدل عشان مثلًا تعالَ نقو أنا وأن أنا بارَشَح أبقى رئيس وأنت بترَشَح تبقى رئيس. أنا أنا زي ما أنا عندي الحرية، وعندي الجهد وعندي الفكرة إن أنا أروح آآ وأوزع حاجات مكتوب عليها إسمي، عشان الناس تختارني، زي ما هي it's fair game ليك نفس يعني فاهم قصدي إيه؟ يعني لو لو
إمم. إمم. ماشي. إمم. لأ، ما هو امم، عذرًا للمقاطعة، أنا بس هَ هو هنا هو هنا مش هي هو هنا المبدأ مش واحد لأنه أنت معاك فلوس فبتستغل ال الفلوس في شراء الأصوات، مش فكرة م الفكرة مش فكرة إنك بتوزع آآ آآ حاجات عليها إسمك، لأ، ده ما بيحصلش في مصر، اللي بيحصل إن هو بيوزع آآ كرتونة بيكون فيها مثلًا مستلزمات الأساسية من مكرونة، رز، زيت، سكر، مش عارف إيه الكلام ده كله، أكل، فدي مش دعاية آآ دِيَّة رشوة أو شراء أصوات أو إنك أو استغلال لفقر الناس، ما هو الحاجات بت ب بتيجي أو بتجيب نتيجة جدًا مع الناس الفقيرة وده مش تقليل منهم صراحةً يعني آآ أنا أو مش حكم عليهم إنه في مجتمعات فقيرة ومحتاجة، طبعًا، ما كل أسرة، كل رب أسرة محتاج آآ يعني الأولوية بالنسبة له إنه ي يأكل أسرته، يعني ص أ أنا لو مكانه أنا هاعمل كده، ف فأنا مش ب باحكم عل امم.
أو لا لأ، اتفضل. إمم. إمم. أكل، أكل عامةً، أيوه. بيرش آه. أيوه. إمم. أيوه. صح. صح، بالضبط. بس أنت عندك أيوه، بس أنت ع عندك إن إن يعني الغلط بقى ساعتها
إمم.
مش في الناس، ال الغ الغلط مش في الرئيس، الغلط في الناس، ش أنا النهاردة لو أنا مثلًا آآ باكل عيش وفاهم ويعني على على القد، ولاقيتهم بي بيوزعوا الحاجات دي عليَّ، ماشي يا باشا أنا بافهم في السياسة، آخد الحاجات، وشكرًا هاختار اللي على دماغي برضه، فاهم قصدي أيه؟ يعني الحاجات دي مش هت <tsk> مش هتهزني عشان أنا
إمم. إمم. إمم. نعم. إمم. أ شوف هو ما هو شوف، هو برضو بطريقةً ما بيعرف إنه أو بيضغط عليك نسبيًا ما هو مش كل إن هأديك مثال مثلًا، هو آآ، اللي داخل ينتخب ده مش مدرك أوي إنه مش مراقب أو إنه ي م م ما عندوش علم بالسياسة أصلًا، انا بأقول لك هو راجل كل آآ، معرفته عن الانتخابات إنه بالضبط، فهو طبعًا ممكن في ناس بتحلف ناس، يقول له: "أحلف." آآ، ياخ يعني في أشكال معينة إن هو يخليه ينتخب. آه، آمم
آه. امم. إن هو بس ي ه حلو. في أشكال معينة، أيوه.
أنا كنت رايح أقول إيه؟ آآ، كنت آه.
عامةً آه، على ل لح لحم لحد ما تفكر عامةً آآ، كنت عايز أقول لك لأ، أنا أنا أتفق معاك. أنت أنا أنا أنا فاهم وجهة نظرك عامةً. أنت أنت أصلًا ممكن كمان تبقى معظم الحاجات هُم بيدوا بيدوا الأكل والإمك والحاجات دي لما بتنتخب، لما لما بتديهم، لما بتوريهم الدليل إنك انتخبت، فاهم. أنا فاهم ده أيوه أيوه، أنا أنا فاهم فاهم قصدك إيه، ودي في الحالة دي بصراحة زي ما أنت قلت الموضوع فعلًا بيبقى يعني يعني رشوة، بس في الأول وفي الآخر أنا باحس إن كل رئيس معاه معاه فلوس. أنت كده كده مش هتبقى رئيس وأنت معاكش حاجة يعني، أنا شايف كل رئيس جاي ينتخب بيكون كده كده معاه فلوس، بيكون غني، فبتفرق من إنسان لإنسان يختار لو هو عايز يعمل كده والّا لأ. وفي الموضوع التاني اللي إحنا كنا بنتكلم فيه، اللي هو آآ، لو لو اخترتوني أنا هأعمل لكم كده، أنا شايف الموضوع ده بقى صح، عشان يعني أنا مثلًا لما آجي أختار رئيس أنا باختاره على ايه؟ أنا باختاره عشان لو هيحقق لي الح الأمنيات اللي أنا عايزها في البلد، عايز أقلل الضرايب، آآ، عايز اك عايز كذا، عايز كذا. فلما لما لما يكون الرئيس شايف إن في مشكلة مع ناس كتيرة آآ، ف ف فقيرة مثلًا ويقول: "طب، أنا المشكلة دي هأحلها لكم." ويحلها، أنا شايف إن هو المفروض يحلها، عشان لو ما حلهاش آآ، خلاص ال عرفنا الغلطة يا باشا، الغلط إن إحنا اخترناك. هتيجي المرة الجاية هتنتخب، إن شاء الله لو قلت إيه والّا إيه، مش هنختارك خلاص، فاهم؟
آه. امم. امم. نعم. صحيح. صحيح. طب، أنا هأ امم. امم. امم. اهم. امم. امم. حلوة. امم. امم. امم. طيب. امم. طيب، آآ، شوف هاقول لك. ال أنا الأوّل م مثال اللي هو الرئيس أو الشخص اللي بيوعِد، أنا أنا كنت باقصد مثلًا هنا أو باتكلم على مجلس آآ النوّاب أو رئيس مجلس النوّاب، قصْدي عضو مجلس النوّاب إنه بيوعد فئة معينة من الناس، مش مش بيوعِد الشعب أو مش دي الأجندة بتاعته، فاهمني؟ ولو رئيس وبيوعِد مثلًا، بيقول أنا هاعمل كذا للعموم الشعب، ده شيء كويّس، ده ك ده ده ده المطلوب فعلًا، إن يكون عَنده أجندة و بيوضَّح فِكرته ومسارُه اللي هيحقَّقه مثلًا أو هيمشي فيه، ولكن لما يكون مثلًا عضو مجلس الشعب، ويقول الدايرة الدايرة بتاعته أو لفئة معيَّنة من الناس أنا هاعمل لكم كذا أو للبلد الفُلاني، أنتم لو انتخبتوني، أنا هاعمل ماشي، ما علينا من النقطة دي، آآ ممكن أنت عَندك حق فعلًا ولكن
اتفضَّل. اهم. إمم. إمم.
يعني، هل أنا دلوقتي، خ طَب خلّيني أضرب لك مثال، إحنا دلوقتي على مشارف الإنتخابات، آآ مشا مشارف إنتخابات ال مجلس النواب في في في مصر يعني. أ أنا باشوف مثلًا في لو هابص على نطاق ضيَّق، باشوف عندنا في الدايرة بتاعتنا آآ، سُفهاء القَوم، حرفيًا، هُم المترشَّحين، ب س يعني سُفهاء سُفهاء القَوم فعلًا، مش مش مش مجازًا، لأ حرفيًا آآ، اللي هو يعني سفيه، سفيه، لا يعلَم شيء ولا، آآ يجهل كل شيء، لا يُجيد التحدُث آآ لا بالعربية ولا الإنجليزية، آمم ويقول لك أنا مُرشَّح مجلس شعب، وأصلًا آآ كمان هو مش غني ولا يمتلِك النقود ويمكن يمكن مديون كمان لبعض الناس.
اتفضَّل. حلو. إمم. إمم. حلو. إمم. حلو. أيوه.
إضافة على كده إن سُمعته مش كويّسة، تمام؟ طيب، لمّا تلاقي شخص ده، زي ده مترشَّح وبيصرِف فلوس على الدعاية وفي يُفَط و، و، فبالتالي هنا لازم تفهَم إنه في حد بيموِّله، إنه مش هو
صح. إمم. إمم. بالضب مش مش مش هو مش لوحده في الموضوع ده. أيوه.
ص ص صحيح، صحيح، أو أو بتبدأ تشُك بقى في حت فكرة إنه ممكن يكون غسيل أموال أو إنه شخص مُموَّل أو ف فدي باعتقد إنها ده عَوار صراحةً. طيب، آمم.
أيوه. طبعًا. أيوه. بالضبط. لأ أتّفق معاك جدًا عامةً في ال في الموضوع اللي أنت بتقوله ده.
طَب لو هنت ل لو هنتكلم على دور الإعلام، أنت بتشوف الإعلام له تأثير كبير مثلًا على الانتخابات برضه؟ امم.
طبعًا، طبعًا، كتير جدًا أنت عندك ف آآ أنت عندك أصلًا في ناس كتيرة زي ما أنت قُلت آآ زي الراجل اللي كنت بتكل اللي كنت بت بتدي المثال ار آه، ال الراجل ده يا باشا آآ صاحي، نايم، بيفكر على أهله بس، بيفكر إزاي هيأكل أهله، بيفكر إزاي هيشتغل عشان يجيب أكل لأهله، فهو مش في دماغه أصلًا أي حاجة، هو ولا على التليفون ولا عنده أصدقاء ولا بيخرج مع حد ولا بيشوف ولا أي حاجة، فأنت لمّا ي يب لمّا يشوف ال ال الإعلان مثلًا آآ يبتدي يتكلم مع حد، مع التاني، يفهم مثلًا يب يبتدي يفهم بقى، آه إيه ده ب إحنا ع أنت يعني اللي هو الإنسان ده م ما ما ما بيفهمش مثلًا، فعندك لمّا هو ييجي يتكلم مع واحد بيفهم هيقول له بقى إحنا الرئيس اللي بيرش اللي بنرشحه ده وده وده.
امم. نعم. كام السعر، امم. إمم. إمم. صحيح. صحيح، بالضبط. إمم. إمم. نعم. اهم. إمم.
عندك ال الر الرئيس ده كذا والرئيس ده كذا والرئيس ده كذا، وده ال و وده عيوبه وهي دي حلاوته <tsk> كده بقى، فاهم، فال ال دل طبعًا. الله ينور عليك، أنت إيه ر إيه ر إيه رأيك عامةً في الموضوع ده عامةً؟ شايف إن الدعامات ب ب بتفيد؟
صح. إمم. بالضبط، تبدأ تقيّم، امم، تقيّم تقييم صحيح. هو الإعلام فعلًا الإعلام فعلًا له تأثير كبير جدًا، آآ التأثير يمكن أكث يعني أكبر مما نتخيل واللي دايمًا بيستخدمه الحاكم أو الحكومة، آآ بتستخدم الإعلام في التوجهات ال التوجهات اللي هي عاوزاها، أو اللي هم لمّا يكونوا عاوزين يصدروا رسالة أو يوجهوا الشعب لحاجة، فبالتالي بيستخدموا الإعلام طبعًا، والإعلام له تأثير كبير جدًا. آمم، <tsk> ففعلًا لأ، له تأثير، يعني بيأثر جدًا في آراء الناس صراحةً.
إمم. طبعًا. إمم. حلو. إمم. طبعًا. بالضبط، أكيد.
آآ وأنت عارف أصلًا فكرة أصل ده هياخدنا برضه لنقطة إنه الإعلام هيأثر في ناس كتير و وفي ناس، آمم، عارف أنت من كتر التكرار بقى في الإعلام، ما هو ال الإعلام شغال، عاوز يصدر لك فكرة، ف فعقلك اللاواعي من كتر التكرار، من كتر تكرار الفكرة قدامك عليك والتصدير ال ال المستمر ده هي هيمرر الفكرة عليك أو خلاص، امم، بالضبط.
اهم. خلاص، آه. آه. خلاص. للم آه. في دماغك خلاص، صح؟ لا لأ، أتفق معاك جدًا فعلًا يعني، ح حاجة أتفق معاك جدًا إن الإعلام إن الإعلان فعلًا مرّة مع التانية مع التالتة، لو أنت واحد ما بتفهمش في ال في الس في في السياسة عامةً، خلاص أنت ما ت أنت ما تعرفش أي حاجة عن أي حاجة فهو ده اللي في دماغك، وعامةً كان موضوع جميل جدًا وإن شاء الله نتكلم مرّة تانية.
إمم. إمم. إمم. صح. بالضبط. شيق جدًا. امم. إن شاء الله، باشكُرك شكرًا جزيلًا وإلى اللقاء.
أشكُرك. إلى اللقاء.